Мгм мгм. То есть всё-таки, когда ты туда заходишь, ты чувствуешь какое-то уединение, а, расслабляешься, да? Или, вот, э, что ты чувствуешь вообще, когда там находишься?
Да. Да. Я вот именно расслабляюсь, у меня мысли просто, а, уходят, наверно, в отпуск, <laughs> да, так сказать. И потом, а, приходят какие-то идеи. То есть, я подумала: "Окей, а, хорошо, раз, а, муж со мной поссорился, он со мной не разговаривает, хотя он был неправ и он это знает, окей, буду я умнее, помирюсь с ним, то есть первая пойду на контакт". Да, а, потом по поводу работы подумала: "Ага, а, то есть, э, в принципе, у меня там не было никаких, э, перспектив, работа была тяжёлая, думаю, найду другое". То есть, э, у меня были, а, кое-какие варианты. И ты знаешь, в тот же день я пришла домой, я помирилась с мужем. Он говорит: "А я сам". Говорит: "К тебе сегодня собирался подойти извиниться". То есть у нас с ним так всё вышло <chuckles> обоюдно. И по поводу работы я написала, а, знакомой, и она говорит: "Да, знаешь, это место ещё свободно". То есть и те и работа сразу в тот же день нашлась.
<laughs> Мгм. Первая подойду. Ага. <laughs> Мгм. О. <laughs> Тандем такой. Обалдеть, то есть, вот ты настолько, э, Вселенная, наверное, запрос подала, что ты, а, не в претензиях, ты не в обидах. Вот ты вот, как, знаешь, как говорят: "Что излучаешь, то и получаешь". То есть ты послала любовь, а, успокоение, и тебе всё пришло. То есть так получа
Н-да. Да. И вот именно, да, у меня даже несколько таких мест, когда, а, какие-то стрессовые ситуации, я просто туда иду, а, для уединения. Да? Э, кстати, иногда ещё могу взять кофе с собой, но кофе, в принципе, беру в другое место, когда хожу к морю, там, беру кофе, могу посидеть, там, аромат, а, там
Мгм. А. Ну, это как как как как какая-то традиция уже, э, ритуал?
Да да, ты знаешь, да. То есть, э, у меня уже давно такое. Да, много лет. Ну, как много, года 2 так точно, а может даже и больше.
<chuckles> Ну, я тоже люблю с к ходить с кофе. Я тоже люблю куда-то путешествовать, и у меня должна быть, м, э, кружка кофе с собой. <laughs> Тоже какой-то ритуал.
То есть, когда стрессовая ситуация. Да да, даже именно этот аромат помогает, да?
Да, да, он немножко вот, вот он помогает взбодриться, как-то вот, может быть, тоже немножко что-то вот успокоить тебя одновременно, не знаю, ну
Да да. Именно так, мне так само.

Э, да, да, да. И вот, наверно, э, хотя я не думаю, что с там 100 лет назад были какие-то вертолеты, <chuckles> поэтому не знаю, что это могла быть за площадка такая. Это сейчас она напоминает, да, там, э, посадочную площадку для вертолета.
<laughs> Э Ага, а тогда просто была какая-то кругленькая такая вот, э, мь
Ну Да, да, м, не знаю, что это такое могло быть, даже без понятия. <chuckles> Ну, как-то не задавалась этим вопросом. И, э, когда ты садишься на эти скамейки, ты полностью видишь весь город, как на ладони. И море
полянка. Ого.
то есть Да, да. Это просто красотища.
Как звучит красиво.
Это действительно очень красиво, а еще, а, ну, вечером сама я, конечно, туда не хожу, потому что там, эм, ну, всё-таки там, э, ну, как опасно, там собаки могут быть, э. Не из-за людей.
Опасно? А, понятно. Мгм, мгм.
Э, очень много диких кабанов.
О.
Э, потому что днем всё-таки люди ходят, и если там, не дай бог, что-то случится, кто-то придет на помощь. А ночью, в принципе, там
Мгм. Ну и звери, наверно, боятся выходить всё-таки, э, днем из-за людей, а вот нет?
Нет. Нет, кабаны там просто бегают стаями. Там им абсолютно плевать на людей.
<laughs> Ну, надо же. <chuckles> А это не опасно? Ведь говорят же, что они, ну, там могут сбить человека с ног.
Да, были такие случаи, м, но, на самом деле, только 1 случай такой знаю. А, мы когда-то ездили, ну, не здесь, мы когда поехали, э, машиной, э, в, э, в в заповедник. И нас там было, ну, человек 20, наверное. И мужчина пошел со всеми детьми и, кстати, с моими детьми гулять. Он хотел ей показать территорию, и они наткнулись на кабана и кабан его сбил. Ну, с да, представляешь? А это было немножко далековато, и мы не слышали, как дети кричат. Мы ничего не слышали! И он пришел пораненный, э, то есть он хромал, он ему полностью ногу разбил там чуть выше колени, у него там кровь была, штанину порвал.
Мгм. Так. А <gasps> Ай, что? С ума сойти! Н